Anladım. Yani, ne bileyim, eee, hani, şöyle olabilir mesela, sen, eee, empati yaptığında şöyle düşün, hani, ünlü birisin, devamlı kulisine birileri, böyle, hani, rastgele birileri gi dalsa, hani, ben, işte, senin hayranınım ama sonuçta bilemezsin de, hani, bu kişi zaz eee, bir madde altında mı, zarar mı verecek bana? Bazen çünkü çok sevgiden zarar da verebiliyorlar insanlara, biliyorsun ki, hani, çok sevdiği, eee, sanatçıyı vurup öldürenler bile var, hani.
Hı hı. Ha ha. A! Belki tedirgin olmuş olabilir gibi.
Yani, eee, çok fazla buna maruz kalınca, hani, belki de, eee, insanlar birazcık tedirgin olabiliyorlar veya bu kadar ilgiden, eee, bunu kaldıramayacak insanlar da olabilir. Hani, eee, tamam, konseri verdik, yeter, burada ta biz aramızda takılıyoruz, sen gelmesen de olur, gibi bir tepki vermiş olabilir. Hani, bunu düşündüğün zaman belki, eee, sen de onların yerinde olsan bu kadar senin peşinden birileri gelse devamlı artık bir süre sonra ayıp olur mu, olmaz mıdan çıkıp, eee, kendini belki biraz daha düşünebilirsin. Hani, eee, böyle, düşünüp belki, eee, stresin birazcık azaltabilirdin, hani, sonrasında. Belki sonrasında, hani, bu olayların sonrası, ne bileyim, eee, fı dikkati dağıtmak için bir döner yemeye falan gidilebilir. Hani, böyle şeyler de yapılabilir diye düşünüyorum ben.
Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Yani, tabii, o moralle pek bir yiyesin olmaz herhâlde döneri ama, aaa, eve geldim. Eee, zaten hemen uyumak istedim. Çünkü hemen uyuyayım, bu üzüntüm geçsin diye. İlk düşündüğüm. Geçmedi, uuu, <chuckles> üzülerek uyandım.
Hı hı. Evet. Geçti mi peki, uyuyunca? <chuckles> İşte, o yüzden döner yemeyi deneyebilirdin, yani, belki de döner yesen geçerdi. Çünkü sevdiğin bir şeyi başka bir şeye değiştirdiğin zaman belki o onun yerini alabilir. Böyle bir psikolojide bunun, eee, yeri olabilir, belki de.
Hı hı. Evet, belki de dönerin verdiği hazla unutulabilirdi o. Eee, sonra I Instagram'dan yazdım Fatih Akın'a uzun mesaj. <chuckles> Evet, s sabah uyanı
Yani. Ha, o kadar. <chuckles> Sevgilinden ayrılıyormuş gibi bir mesaj mı yazdın?
Yani, çok uzun. <chuckles> Adam, şey, demiştir, "Çattık ya, nasıl birine denk geldik?" falan, demiştir. Gerçekten, böyle, dıs duygularımı anlattığım, kalbimin kırıldığını anlattığım bir mesaj yazdım.
Eee, cevap